Merhaba, bu yaratıcı hobinle ilk nasıl tanıştın, anlatır mısın?
Aslında nitelikli kahve benim en yaratıcı hobim diyebilirim. Buna yaklaşık bir 9-10 sene önce yurt dışında bir projedeyken tanışmıştım. Orada ilgimi çekti, bundan sonra devam ettim diyebilirim.
Çok güzel. Aslında çok spesifik bir alanda farklı bir hobi, gerçekten yaratıcı bir hobi diyebiliriz. Aynı şekilde yurt dışında tanıştığını söyledin. Ülkemizde aslında bu konunun yeterince üzerine gidiliyor mu sence, eee, ülkemiz bunun için yeterli mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. Hı. Aslında oy bu hobiyle tanıştığım dönemde Türkiye'deki, hani, gelişmelerden çok hâkim değildim. Çünkü, hani, çok yoğun olarak yurt dışı seyahatlerimiz vardı. Proje takvimi biraz yoğundu. Eee, aslında o proje yoğunluğu döneminde, hani, Ürdün'de çalışıyordum, orada bu kahveyle tanıştım. Daha sonra, hani, projemiz bitip İstanbul'a döndüğümde aslında Türkiye'nin, hani, bu konuda ne kadar gelişmiş olduğunu ve daha sonra bu hobiye devam ettikten sonra, hani, yurt dışı seyahat yaptıkça kesinlikle bence dünyada ilk 5'e rahatlıkla girebileceğini söyleyebilirim.
Hı hı. Anladım. Gerçekten mi? Çok enteresan, çok şaşırtıcı ama bunu duyduğuma da aynı şekilde memnun oldum. Peki, Ürdün'den döndükten sonra Türkiye'de, İstanbul'da nasıl bir arama sürecin oldu? Yani, hangi ekipmanları aradın ya da birtakım, ımm, çalıştaylara mı katıldın? Nasıl kendini geliştirme fırsatı buldun bu hobide?
Hı hı. Hı. Aslında, Ürdün'deyken, eee, proje takvimi yoğunken çok fazla, hani, kahve içiyorduk ve dolayısıyla en büyük hobimiz, eee, öğle arasında, akşam kahveciye gidip kahve içmek ve kendimizi ayık tutmaktı. Evet, daha sonra, hani, dedim ki, ya, içtiğimiz bütün kahveler aynı, ben A şubesinde de içsem B farklı zincire de gitsem aslında bir acı kahve içiyorum, hani, vücuduma bir enerji alıyorum. Sonra, bir gün yürürken baktım ki çok, ambiyansı çok değişik, içeriden, böyle, hoş kokular gelen bir kahveci keşfettim, içeri girdim, hani, büyülendim, yi çok değişik ekipmanlar, çok değişik lezzetler. E, daha sonra Türkiye'ye döndüğüm, aradaki Türkiye tatillerimde, eee, K Kadıköy'e gittim özellikle, aslında daha da güzelleri varmış, daha çok varmış. Aslında, hani, bakmayı bilene gerçekten değişik sonuçla
Tabii, ister istemez. <chuckles> Hı hı. Evet. Neler neler var. <chuckles>
Kesinlikle, öyle diyebilirim.
Çok güzel. Iıı, peki, Kadıköy'den bahsettin demin söylerken, hani, özellikle sence İstanbul'da spesifik olarak, hani, eee, bu hobiye yönelmek isteyen insanlar için önerebileceğin bir ilçe mi Kadıköy yoksa farklı yerlerde de ne gibi deneyimlerin oldu?
Hı hı. Evet. Kesinlikle önerebilirim. Kadıköy önerebilirim, özellikle, hani, son zamanlarda popülerliği artan Balat ki zaten burada çok büyük bir, eee, potansiyel var. Eee, daha sonra özellikle şehrimizin, eee, İstanbul'umuzun eski şehri olarak belirtilen Taksim ve Cihangir bölgesi, hemen burada çok güzel girişimler var. Bence, hatta, özellikle son yıllarda bu dikkatimi çekiyor, özellikle, hani, butik kahvecilerin yaygınlaşmasıyla böyle mahalle aralarında da gerçekten çok güzel, hani, bununla ilgili girişimler var. Kendimden örnek vermek gerekirse, evet, kendimden örnek vermek gerekirse, hani, bundan 5 sene önce bir kahve içmek için 2 kilometre, 3 kilometre yol gidiyorken şimdi, hani, bulunduğum yerin çaprazında, aşağısında 1'den fazla kavurmacı var.
Hı hı. Hı hı. Değil mi? Çok güzel. <chuckles> "Artık çok daha ulaşılabilir." diyorsun, yani, nitelikli kahve.
Kesinlikle.
Çok güzel, çok güzel. Peki, bu hobiye başlamak isteyen insanlar için ya da mesela, hani, aklında bir fikir olan, kahveyi gerçekten seven, deneyimlemeyi, farklı tatlar, eee, deneyimlemeyi seven insanlar için, yani, nereden başlamak gerekir? Senin için bu süreç nasıl başladı? Ürdün'de, eee, ilk kez çok fazla kahve tüketimiyle birlikte kafanda yanan bir ampulden bahsetmiştin. "Türkiye'ye geldikten sonra bu pekişti." demiştin. Hani, şu anda bu, burada olsa mesela yeni, ilk defa kahve macerasına atılmak isteyen birisi nereden başlamasını önerirdin ona? Ne yapması?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlik Öncelikle, hani, bir sağlık sorunun olmamasını, hani, öneririm çünkü gerçekten sonuç evet, hani, gerçekten, hani, bu kahve olarak kafein, hani, vücutta değişik tepkimelere girebiliyor. Ya, ka kafeini aldıktan sonra yaklaşık bir 10 saniye içinde, hani, vücudumuz tepkimeler veriyor. Bir alerjimiz yoksa sağlık sorununu aştıktan sonra ilk önerdiğim öncelikle, hani, kendimizi tanımak, yani, neyi seviyoruz, hangi profiller? Damak tadımız neye uygun? Hani, biz daha geleneksel lezzetleri mi seviyoruz özellikle Türk kahvesinden gelen ya da yeniliklere açık mıyız? Daha deneysel şeyler mi denemek istiyoruz? Hani, aslında, bu birazcık kendini tanıdıktan sonra, sanırım, insanın bu yolculuğu gibi kahve serüveni de böyle başlayabilir. Eee, daha sonra zaten insanlar ufak dokunuşlarla, hani, kahve tadında çok büyük değişiklikler aldığını fark edince ister istemez zaten bu alana yöneliyor, bununla ilgili çok güzel örneklerim var.
Iıı, tabii. <chuckles> Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Yani, bu bir yolculuk diyorsun aslında tabii ki, hani, yıllar önce bu işe ilk başlayan insanla şu anki insan aynı değildir kesinlikle ve bu noktada damak tadındaki değişimi ve gelişimi de gözlemleyebiliyor musun yoksa, hani, "İlk zamanlardaki sevdiğim tatlar hâlâ aynı, hâlâ benzer devam ediyor." diyebilir misin?
I hı. Hı hı. Kesinlikle. Özellikle, hani, şarap ve kahve birbirine çok benzeyen kavramlar. Aynı şekilde viskiyi de katabilirim. Nasıl bir gerçek şarap gurmesi yaklaşık 10.000 litre şaraptan sonra, hani, gerçek anlamda, hani, farklılıkları anlayıp yorumlayabiliyorsa, kahve de aynı şekilde. Evet, çok fazla kahve çeşidi olmuyor gibi gözükebilir ama ufak dokunuşlar bile Aynı tarladan bile 2 farklı küçük yöntemle, 1 derece aralıklarla bile çok farklı tat profilleri ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla yeni nesilleri denemek, yeni tatlara açık olmak, hata yapmaktan korkmamak, daha çok denemek ve, hani, bununla ilgili ısrar etmek sanırım gelişimdeki anahtar noktalar diyebilirim.
Hı hı. Evet. Evet. Bu da kesinlikle bana göre, yani, çok fazla, ımm, ilham verici bir şey. Aynı topraktan, aaa, hasat edilen farklı tür kahveler bile çok farklı damakta etki bırakabildiğinden bahsettin. Senin mesela bu noktada, hani, favorilerin hangileridir, insanlara neyi önerirsin ya da ne gibi kategorizasyonlar yapabiliriz kahve çekirdekleriyle ilgili bu noktada?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Tabii ki, yani, öncelikle mesela kendim profilimi tanımlamak gerekirse, hani, ben geleneksel lezzetlere pahalı ama yenili gi yeniliklere de açık, hani, yeni, deneysel şeyleri denemekten korkmayan, çok fazla risk almayan ama, hani, az riskle de yaşamayan bir insanım. Dolayısıyla, hani, benim için
Çok güzel özetledin. <chuckles>
Evet. Hani, bununla ilgili mesela kendimle ilgili şunu Kahvenin çıktığı coğrafyam Afrika kahvesi. Hani, burada gelenekseli koyarım ama özellikle Afrika kıtasında son yüzyıllarda yaşanan iklimsel değişiklikler sebebiyle daha, böyle, asiditesi yüksek, hani, gövde oranına birazcık daha orta ve o yükseğe yakın, birazcık o geleneksellikten gelen gövdeli kahveye, hani, daha, böyle, deneysel a yüksek asitli kahveler denemek, yani, özetlemek gerekirse, Burundi yöresinin kahvelerini çok seviyorum.
Hı hı. Hı hı. Burundi yöresinin. Çok enteresan, hiç duymamıştım mesela daha önce. Nerede tam olarak Burundi yöresi?
Hı hı. Aslında Burundi yöresi Afrika'nın sulak coğrafyalarından biri. Orta Afrika'nın, eee, özellikle okyanus kısmına yakın bir coğrafyasından geliyor. Çok fakir bir ülke olmasıyla beraber, eee, bunu kahve ile beraber artı değere çevirip, hani, özellikle ekonomisini güçlendirilmiş, bu alanda kendini kanıtlamış bir ülke. Dolayısıyla, bu faki evet, bu fakirlik dönemini, hani, bununla aşmaya çalışıyor. Buranın özelliği, özellikle, hani, sulak alanları çok geniş, dolayısıyla, hani, su kullanımında bir sorun yok. Aslında kahve çekirdek, bir, iii, meyveden gelen, bir, aslında, bir çekirdek. Biz aslında kiraza benzeyen bir meyvenin çekirdeğini çıkarmaya çalışıyoruz. Hani, bu sürecin çok farklı yöntemleri var. Özellikle, hani, yıkanmış yöntemler, suyun yoğun kullanıldığı metotlarda bu asidite yukarı çıkıyor çünkü, hani, daha sulu bir çekirdek olduğu için güneşle temas ettiğinde asidite yükseliyor, dolayısıyla, hani, Burundi, özellikle toprağının yoğun mineralleri seviyesi yo yoğun mineralleri nedeniyle hem gövde olarak tatmin edici hem de yüksek asitli çok kaliteli kahveler üretiyor diyebilirim.
A. Ne kadar güzel. Hı hı. Evet. Çok güzel, aslında, değindin, eee, farklı toprak minerallerinin, farklı su doygunluğunun kahve tadımı üzerindeki etkilerine ve, aslında, çok da, ımm, yine aynı şekilde ilham verici bir şey. Yani, topraktan gelen bir şeyin bu kadar topraktaki minerallerle suyun, belki, sertliğinin farkıyla bizim damağımıza ulaşması arasındaki yolculuk gerçekten insanı hayran bırakan cinsten. Peki, başka, böyle, bizimle paylaşabileceğin bu noktada, yani, "Şu parametreyi değiştirdiğimizde şu tarzda bir, eee, şu gövdede bir kahve elde ediyoruz ya da şu tadımda bir kahve elde ediyoruz." diyebileceğin, böyle, farklı, ııı, deneyimlerin var mı?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki özellikle, hani, en güzel örneğini şurada verelim. 1 milimetrelik kâğıt parçasının aynı sıcaklıkta, aynı kahvede, aynı öğütülme derecesinde bile çok büyük farklar yarattığını çok fazla deneyimlemiştim. Özellikle kahve Evet. Özellikle kahve eski şirketimde, eee, deneyimlerken, arkadaşlarımla bu hobimi paylaşırken her hafta perşembe günleri bir etkinlik düzenliyordum, nitelikli kahve etkinliği. Orada çok sevdiğim
Gerçekten? Arkadaşların çok şanslılar gerçekten, söylemeden geçemeyeceğim. <chuckles>
Evet, orada her hafta denediğim bir kahve metodu vardı. 6-7 ya ekipman getiriyordum. 1 tanesi bu AeroPress ekipmanı. Tam Türkçe karşılığı yok, hani, bu ürünle satılıyor. Eee, burada, aslında, espresso y bazlı yoğun bir kahveyle filtre kahve arasında bir karışım. Aslında, hani, espresso gibi yüksek basınçlı kahve üretmek isterken bir filtre kahve bulmuşlar. E, dolayısıyla, hani, kahveyi özünü çıkarmak için kâğıt kullanılıyor. Ben burada 1 yerine 2 kâğıt kullandığımda bile gerçekten kahve profilinde çok büyük değişiklikler göstermiştim ki arkadaşlarım, hani, "Ya, ben kahveden anlamıyorum. Ya, ben, işte, olmuyor." derken, "Bakın." dedim, hani, "Aynı kahveyi deneyeceksiniz. Aynı sıcaklık, aynı çekirdek, aynı öğütme derecesi. Alın." dedim, "Bu tek kâğıtlı, bu çift kâğıtlı." "Aaa, gerçekten." Farklılıklarını onlar da hissetmişti.
Hı hı. Hı hı. Çok enteresan, yani, aslında tek kağıttan çift kâğıda geçerkenki değişen tek şey filtrasyon yöntemi değil mi, yanlış değilim.
Kesinlikle ama, işte, aradaki fark şudur; aslında basıncı arttırıyoruz, kâğıt sayısı arttıkça basınç artıyor. E, dolayısıyla kahvenin gövdesi daha sıkılaşıyor. E, bu bize ne sağlıyor? Daha yoğun bir gövdede bir kahve. Asidite benzer şekilde korunuyor ama belki sıcaklığı etkileyebiliyor. Aslında kahve dediğimiz tamamen bir kimyasal deney. Doğru oranda çekirdek ve suyun birbiriyle etkileşimi sonucu arada çıkan özüt diyebilirim.
Hı hı. Evet, aslında işin bu kısmından bakınca gerçekten de, eee, bilimsel bir deney gibi, yani, laboratuvarda bir deney yapmak gibi aslında kahve demleme süreci de. Çok fazla farklı parametre var ve istediğimiz gibi, özellikle senin gibi gi profesyonel ellerde çok farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu da işin aslında tatlı kısmı diyebilirim. Şeyi sormak istiyorum, senin mesela bir kahve gurmesi diyebilirim sanırım sana. Senin gibi bir kahve gurmesinin denediği, tattığı çok böyle farklı bir kahve lezzeti var mıdır ya da dünyada bize örnek olarak verebileceğin? Bu da gerçekten türünün tek örneği ya da çok farklı bir deneyim sunuyor insana diyebileceğin.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Eve Evet, aslında hani, kırk fırın ekmek yeme tabiri kahvede de var. Eee, umarım bir gün gurme olabilirim ama hani denediğim anlamda kahve olarak beni en çok etkileyen, özellikle bu yeni nesil, jenerasyonda çıkan, eee, anaerobik yöntem yani hem su hem de doğal yöntem, güneş ve karbondioksiti bir arada sıkıştırıp, hani, bu kimyasal metotta kahve çekirdeğini çıkardıktan sonra gerçekten inanılmaz lezzet profilleri yakalayabiliyoruz. Çok fazla asit
<chuckles> Hı hı. Kimyasal metotlu derken, "kimyasal metotlu şeyi çıkardıktan sonra" dedin orayı biraz açabilir misin?
Hı hı. Tabii, aslında, hani, özü bizim yapmamız gereken kahve çekirdeğini alırken, yani ö bunu kavurmadan önce, bir, aslında, biz kiraz gibi meyve topluyoruz. Dolayısıyla bunun içindeki çekirdeği çıkarırken büyük kütlelerle çalışıyoruz yani 100 litre, 100 kilogramlarca belki 1000 kilogramlarca. Eee, bunu suyla beraber, hani, titreşimle çıkartabiliriz, güneşin altında kurutabiliriz ya da hem su hem güneşi kullanıp, hani bunu güneşte kurutup ama birazcık üzerine su gezdirdiğimizde hem
Hı hı. Hı hı. Çok enteresan, yani, nemliliğini de korumasını sağlıyoruz, aynı zamanda, biraz su gezdirerek.
Evet ve aynı zamanda nemliliğini arttırıp asiditesini çıkartıyoruz. Dolayısıyla, aslında, burada bir, hani, şarap gibi, aslında, bir bakteri üremesi çıkıyor. Evet, bu zararlı değil. Aslında, bu birazcık alkole kaymadan bunu yakalayıp, dolayısıyla çok yoğun asiditede ve çok değişik aromatik kahveler elde edebiliyoruz.
Enteresan. Alkole kaymadan olduğunu söyledin. Mesela, yani, alkole kadar gidebilen bir fermantasyon süreci de aslında başlatmış oluyoruz biz. Doğru mu anladım?
Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle, alkolü de başlatabiliriz ama işin içine şeker girmediği için zaten alkol seviyesine çıkamıyoruz. Dolayısıyla, hani, bu süreçte özellikle doğal fermantasyonla biz bunu sadece asitle birleştirip aslında kahve profilini böyle değiştiriyoruz.
Hı hı. Gerçekten çok enteresan. Peki, sana son soru olarak da şeyi sormak istiyorum. Senin gibi kahveden gerçekten anlayan bir insan için, mesela, bize dünya üzerinde nereyi önerirsin? Şura şu ülkenin ya da şu bölgenin kahve kültürü gerçekten çok geniştir ve şu gibi damak tatlarına hitap edebilir diyebileceğin, hani, bir ülke olur, bir kıta olur, nerenin kahve kültürünü önerirsin bize? Mesela, bir kahve deneyimi yaşamak için bir geziye planlayacak olsak.
Hı hı. Tabii. Öncelikle, Afrika kıtasını öneririm. Çünkü kahvenin çıktığı coğrafya ve daha sonra özellikle Brezilya, Güney Amerika, yani, burası özellikle, yani, Yeni Dünya'nın keşfinden sonra Amerika kıtasının, Avrupalı kâşiflerin kahveyi buraya getirdiği söylentisi var. Daha sonra burda keza hani, bununla ilgili özellikle s en son dönemde popülerleşen, özellikle, hani, Vietnam, Bali, Endonezya, hani, burada çok güzel topraksı kahveler yetişiyor ama birazcık da, hani, burada hayvan sömürüsü var, ona çok karşıyım. Hani, misk
Hı hı. Ne gibi, mesela, hayvan sömürüsü? Biraz açabilir miyiz orayı?
Özellikle, hani, tabii ki özellikle, hani, en, iii, en pahalı kahve olarak, hani, misk kahvesinin dışkısından elde edilen bir kahve var. Hani, hayvana zorla kahve yedirip, hani, bunu zorlayarak, birazcık o dışkıdan kahve evet, hani, b
A! Gerçekten, bunu bilmiyordum.
evet, hani, bunu tüketmemeye gayret etmeye çalışıyorum, hatta hiç tüketmedim. Bir kere denedim, evet, ama, hani, çok merakımdan denemiştim, sonra gerçekten pişman oldum.
Hı hı. Bu da, tabii ki, aslında çevresel, eee, sonuçlarını çok daha dramatik şekilde göz önüne seriyor, kahve tarımının aslında, sanırım.
Kesinlikle. Aynı fikirdeyim, dolayısıyla, hani, bu konuda hassasiyetim çok önemli ama kahvenin yetiştiği her alanda güzel deneyimler sunacak çok farklı coğrafyalar var. Bu, Brezilya'dan Afrika'ya, özellikle son dönemde Endonezya bölgesi, bu anlamda çok güzel deneyimler sunuyor.
Evet. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.